Ah, isso é bom, isso é bom. É, mas é interessante isso que você falou sobre uma música deixar você até mais pra baixo, pode acontecer mesmo, né. Então é v é selecionar o que você escuta, o que você mete pra dentro é bastante importante. É igual a comida, selecionar bem o que você come e seleciona bem o que você vê e o que você escuta. Olha você
É. É. É Sim. É porque as músicas elas acionam gatilhos na gente, né, às vezes de emoção, de tep de né, de sei lá, nostalgi é, então, eu, assim, falando de mim, eu não consigo escutar músicas que me deixam muito emotiva no momento que eu já tô sensível. É como se eu fosse assistir um filme eh, as mulheres entendem bem isso, né. Tipo, você tá num momento ali da do seu período que você tá pra baixo, que você tá sensível e aí você vai e é, assiste um filme, assim, que morre que morre um cachorro, por exemplo, esses filmes acabam com o nosso psicológico quando a gente tá mal, então
Uhum. Igual um filme também, né. Hum. Claro. Sim. O f Vai lá e assiste um drama. <chuckles> Vai chorar s <chuckles> Mo Ai! Não. Tem que talvez ver uma comédia, né, seria o correto.
É. Um filme levinho, né, uma coisa, assim, bem leve. É.
Que f te faça rir, que não ch não não te leve mais para o buraco.
Ou uma coisa até otimista, né, uma história de superação, pode até ser emotivo, mas pra cima, né, não pra baixo.
Hum. Sim, tudo entra aí, né, pra a motivar os os dias ruins, eh, a leitura, a comida talvez se você está num período ruim, você buscar algo alegre é o que realmente ajuda. Você faz bem. Olha, eu gosto de escutar as tuas histórias. Eh, e, por exemplo, tem alguma estratégia rápida que você recomenda pra quem tá passando por um momento ruim da vida? Não diria nem um dia ruim, né, eu diria um momento ruim na vida.
Uhum.

Então eu acho que a gente tem que se sempre praticar o autoconhecimento, porque quanto mais a gente conhece da gente mesmo, mais a gente entende quais são as estratégias e e as coisas que a gente tem que fazer para poder melhorar o nosso dia, para poder melhorar o nosso humor. Eu me conheço muito bem, eu sei o que funciona para mim, o que me alegra, o que me entristece, o que eu preciso no momento difícil. Então foi através é, foi através do da do refle da né, da reflexão, assim: "Poxa, o quê que está acontecendo comigo? O que que eu posso fazer para mudar isso?" Foi a partir dessa
Uhum. Entendi. Sim. Tá. Então você conseguiria hum, você cons Uhum. Você diria isso para pessoa, né, faça isso com faça dá esse momento para você, pra te conhecer melhor, deixa tudo de fora e olhe para dentro, né, olhe para você mesmo. É um bom
É. Sim. Sim. E praticar o acolhimento de si, porque a gente tem que se acolher no momento que a gente tá mal. Porque, às vezes, a gente pode querer expressar para outras pessoas, se abrir, né, sobre o que que está machucando. É, muitas vezes as pessoas não entendem, porque infelizmente muito do que a gente vive é individual, sabe, às vezes, a pessoa po ela pode estar disposta a te ouvir, ela pode estar disposta a te acolher, mas, talvez, talvez, talvez, o acolhimento que você busca vem de você mesmo.
Hum. Uhum. E a pessoa não vai entender, né. Sim. Exatamente. Porém, não tá sentindo.